คือตอนเนี้ยอะค่ะ เราอะมี แพลน ใช่ไหมคะ สิ้นปีนี้เลย ก็คืออยากจะไปเที่ยวประเทศหนึ่งค่ะ เหมือนเป็นการแบบว่าได้พาตัวเองไปพักผ่อนเนาะ ในแบบว่าการทำงานเหนื่อย ๆ มา 1 ปี แล้วก็เราอะก็เหมือน เอ่อ ครั้งนี้อะค่ะ ก็ยังลังเลอยู่เลยค่ะว่า อยากจะไปพักผ่อนสบาย ๆ เลือกที่พักสบาย แล้วให้ตัวเองได้ชิลไปกับบรรยากาศเลย หรือว่าจะ ลองออกไปผจญภัยเนาะ ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เก็บแลนด์มาร์กต่าง ๆ ให้ครบ คือยังสับสนเลยค่ะว่า เราควรจะไปยังไงดีอะค่ะ รอบ หมายถึงว่าเลือกแบบไหน แนวไหนดีสำหรับรอบนี้อะค่ะ เลยอยากจะมาขอคำแนะนำตรงนี้หน่อย ได้ไหมคะ?
ผ อืม อา อืม ครับ อือฮึ อืม ครับผม ได้เลย ถ้างั้นก่อนอื่นต้องถามเลยครับว่าที่เราจะไปอันเนี้ยเนี่ย เราไปนาน มากน้อยแค่ไหน? ช แบบเป็นอาทิตย์เลยไหม หรือว่าแค่ 3-4 วัน อะไรแบบ เนี้ยครับ?
อ สำหรับทริป นี้นะคะ ก็วางแผนไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ เต็ม ๆ เลยค่ะ คืออยู่ ยาว ๆ เลยก็ว่าได้ค่ะ
อืม โอเค ถ้าอย่างงั้นเป็นประเทศที่เราเคยไปไหม?
อืม เคยไปมาแล้วค่ะ แต่ เคยไปแล้ว แต่เรายังไม่เคยไปเมืองนี้มาก่อนค่ะ ก็คือญี่ปุ่นนั่นเอง คือส่วนตัวก็คือไปเหมือนพวกซับ เอ่อ ไปโตเกียว Osaka แล้ว ใช่ไหมคะ แต่ยังไม่เคยไป Sapporo เลยค่ะ รอบเนี้ยก็เลยอยากพาตัวเองเหมือนไปเจอหิมะบ้างเนาะ ก็เลยอยากไป Sapporo เลยค่ะ
อะฮะ โอเค ครับผม อา โอเค ได้เลยครับ ถ้าอย่างงั้นต้องถามความชอบของคุณแล้วว่า ใจจริงอะอยากไปแบบไหน เอาแบบตามความรู้สึกของเรา หรือว่ามันก็ยัง โลเลอยู่ เลือกไม่ได้อยู่ อะไรแบบเนี้ยครับ
อืม อืม คือส่วนตัวแล้วนะคะ ก็อยากจะไปพักผ่อนน่ะค่ะ แบบว่า อ่า เปิดโรงแรมที่มันบรรยากาศดี ๆ แล้วก็ให้ตัวเองอะ ได้แค่แบบว่ามองวิว มีหิมะออกไปแบบว่าเที่ยวธรรมชาติสักเล็กน้อยค่ะ แต่ใจหนึ่งอะมันก็เป็นสายชอปปิงด้วยอะค่ะ ก็อยากจะออกไปท่องเที่ยวตามย่านชอปปิงต่าง ๆ เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยญี่ปุ่นคือค่าเงินถูก ก็เลยรู้สึกเสียดาย ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ออกไปเที่ยวอะค่ะ เหมือน เหมือนอยากได้อีกทางหนึ่ง แต่ก็เสียดายอีกทางหนึ่งอะค่ะ
อืม ครับผม อา ถ้าอย่างงั้น แนะนำเลยครับว่า เอา 2 ทางไปเลยไหม แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้สุดสักทางหนึ่งนะ บางทีการ ชอปปิงอาจจะทำให้เราเหนื่อยด้วยก็ได้ แต่แบบ ตามความรู้สึกที่เราแบบ โอ๊ย อยากพักผ่อนสบาย ๆ บางทีชอปปิง ก็อาจจะทำให้เราเหนื่อย แต่ในอีกมุมหนึ่ง บางทีก็อาจจะเป็นการผ่อนคลายในแบบของคุณก็ได้ พอเราเห็นของที่อยากได้อะเนาะ มันจะตื่นเต้น มันจะอยากเข้าไปหา มันจะอยากชอป อันนั้นก็อาจจะเป็นการผ่อนคลายของคุณก็ได้ ดังนั้นนะครับผม อาจจะลองแบ่งเวลาก็ได้ครับ ถ้าเรารู้สึกว่าเราเลือกไม่ได้ ตัดสินใจไม่ถูกเลยจริง ๆ เงี้ย โอเค ถ้าใน ในเมืองที่คุณไปพัก เอาอย่างงี้แล้วกันเนาะ ในเมืองที่คุณไปพัก หรือว่าจุดของโรงแรมที่คุณไปพักเนี่ยมันเป็นในย่านที่ยังอยู่ในเมือง หรือว่าไป ก ไปในเมืองได้แบบสะดวกอยู่ โอเค ถ้าแบบนั้นน่ะก็ลองแบ่งเวลาที่จะเข้าไปในเมืองก็ได้ครับ หรือไปเที่ยวในย่านที่เราอยากจะไปบ้าง หรือถ้า โอเค มันไกลจากตัวเมือง เป็นแบบที่พักแบบเงียบ ๆ สงบ ๆ อยู่กับบรรยากาศธรรมชาติ อะไรแบบนั้น ถ้าอย่างงั้นน่ะครับ ก็อาจจะเลือกเป็นว่า จะเที่ยว เที่ยวได้ แต่เป็นการชอปใน กับคนในท้องที่ ท้องถิ่นก็ได้ครับ ให้เงินยังแบบว่าอยู่กับท้องที่ท้องถิ่น ให้เขายัง ส อา ไปกระจายเศรษฐกิจ ไปชอปใน ในส่วนตรงนั้นแทน อะไรแบบนั้น จะได้แบบว่าพักด้วย แล้วก็ได้มีการไปเที่ยวผ่อนคลาย หรือบางทีก็อาจจะไปชื่นชมกับบรรยากาศของชนบท ของชุมชนตรงนั้นรอบ ๆ ข้างด้วยก็ได้อีกทางหนึ่ง ถ้าแบบไม่ได้อยู่ในเมืองเนาะ ผมก็ อันนี้ก็เลย เลยถามเลยครับว่า ตอนเนี้ยที่เราตัดสินใจเนี่ยจะเข้าไปอยู่ ในตัวเมือง หรือว่า อยู่แถบ ๆ ชนบทเอ่ย?
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ เออ อือ อืม อืม อืม ได้ ได้ค่ะ คือตอนเนี้ย ที่ ต กำลังตัดสินใจเลยอะ ก็คือแบบว่าด้วยทริปนี้เนี่ยไปกันแบบค่อนข้างหลายคนด้วยอะค่ะ ก็วางแผนว่าอยากจะไปพักในตัวเมืองเนาะ เพราะอย่างน้อยอะถึงไปสนามบิน เราก็เดินทางเข้าเมืองง่ายอะค่ะ เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าเป็นชนบทอะมันจะใช้เวลาต่อรถ ต่อ เช่ารถอะไรยุ่งยากลำบากค่ะ ก็เลยเหมือนตัดสินใจ เหมือน กำลังตัดสินใจแล้วว่าน่าจะไปพักในเมืองค่ะ แต่พอไปพักในเมืองแล้วอะมันก็ได้ชอปปิง ใช่ไหมคะ แล้วก็รู้สึกว่ามันน่ะ ก็ยังอยากจะเหมือนไปแบบว่าสถานที่ธรรมชาติ อุทยาน หรือว่าจะเป็นแบบว่าชนบทนิดหนึ่งอะค่ะ แต่ก็ยังวาง แพลน ไม่ได้เลย
อืม อ อา อืม อืม เข้าใจเลย อืม อา มันอาจจะเป็นแบบสถานที่ชื่อดัง อะไรแบบนั้น ที่แบบว่าเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์กที่ห้ามพลาด อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ หมายถึงไอ้ตัว ที่เราแบบอยากจะไปเที่ยว อยากจะไปผจญภัยอะ อ๋อ อา โอเค ถ้า อย่างงั้นอะครับ ลอง มีในกรุ๊ปที่กลุ่มเพื่อนของเราอันเนี้ย อาจจะต้องมีสักคนแหละ ผมว่ามันต้องมีสักคนแหละ ที่มันจะชอบจัดแผนท่องเที่ยว อะไรแบบนั้น เราอาจจะเสนอตรงนี้ไป ก็ได้ครับว่า "เฮ้ย จริง ๆ แล้วที่พวกเราพักกันอยู่ตรงเนี้ย โอเค มันก็โอเคนะ" อันนี้คือแบบไปเองไม่ได้มีทัวร์ใช่ไหมครับ? ถามก่อน
ได้ ใช่ เลย อะฮะ อืม อืม ใช่ ใช่ค่ะ ไปกันเองเลยนี่แหละ ไม่มี แพลน ไม่ ไม่มีทัวร์เลยค่ะ
อา โอเค อา ดีมาก แต่ว่ามีคนที่พูดญี่ปุ่นได้ใช่ไหม?
ไม่มีด้วยค่ะ มีแค่สื่อสารภาษาอังกฤษได้เท่านั้น ไม่มีคนพูดญี่ปุ่นได้เลย
อ้าว โอ้ ตายแล้ว โอ๊ย ถ้าอันเนี้ยอาจจะยากนิดหนึ่งแล้ว เพราะว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกับประเทศเราเนี่ยแหละครับ ที่ว่าพอออกไปในเขตที่เป็นพื้นที่ชุมชน หรือเป็นชนบทหน่อย ๆ เนี่ย เขาก็จะไม่ค่อยมีคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้มากสักเท่าไรแล้ว อาจจะ ยากนิดหนึ่ง แต่ว่า โอเค สมัยนี้มันก็มีเทคโนโลยีแล้วเนาะ เราอาจจะใช้เป็นเอไอแปลให้เรา ก็ได้ พูดไปแล้วก็ให้มันแปลให้เรา อะไรแบบนี้ ก็ใช้ตรงนั้นแทน ใช่ แต่ทีเนี้ยครับผมอาจจะแนะนำว่า อย่างที่ผมบอกไปอะครับ ว่าให้เพื่อนที่เขาเป็นคนชอบคิดแผนเที่ยว หรืออะไรแบบเนี้ย เราบอกเสนอความคิดเห็นของเราไปว่า "เธอ เราพักกันที่ตรง ตรงในเมืองเลยอะ แต่ว่าเราหาสัก 2-3 วันไหม? ไปเที่ยวกันนอกเมืองไปเก็บสถานที่ท่องเที่ยวกันเถอะ ไปดูบรรยากาศด้วยว่า โอ้โฮ! ตอนเนี้ยมันแบบว่ามีน้ำแข็งขึ้นแบบตรงทะเลสาบเลยหรือเปล่า? หรืออะไรยังไง" อะไรแบบเนี้ยครับ อาจจะแบบเสนอความคิดเห็นให้เพื่อนไป แล้วก็ถ้าเพื่อนแบบ "โอเค ๆ อา เดี๋ยวลองตัดแผนดู" อา ก็ถือว่าเราได้ไปทั้งพักผ่อนแบบอันนั้นด้วย อยู่ในเมืองก็ ซ ซื้อช็อปอะไรด้วย แล้วก็มีแผนที่จะไปข้างนอกเมืองด้วย ใช่
อืม อ๋อ ค่ะ อืม ได้ค่ะ อุ๊ย อืม ค่ะ โอ้ อืม อืม อื้อฮือ โอ้โฮ จริงค่ะ เฮ้ย อันนี้ อันนี้เพิ่งคิดได้เลย เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยก็แบบไขว้เขวมาก แบบ เฮ้ย จะตัดขาดหักดิบเลย จะแบบไปพักผ่อนเฉย ๆ ไม่ช็อปปิงเลย แต่พอมาคิดดูดี ๆ บางมุมมันก็เสียดาย แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือแบบจะไปช็อปปิงอยู่ในเมืองเลย จะไม่เลือกเดินทางออกไปนอกเมืองแล้ว แต่มันก็อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศเนาะ เพราะว่าในเมืองอะหิมะมันไม่ได้ฟู แล้วก็แน่นเท่ากับใน อ นอกชนบทเนาะ อันนี้แบบ อันนี้ อันนี้แบบ โอ้โฮ เทคนิคนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ ทำให้แบบว่าเริ่มเกิด แพลน ใหม่ขึ้นมาแล้ว น่าจะต้องพักในเมืองเนาะ สักช่วงแรกกับช่วงก่อนกลับ แล้วก็ช่วงตรงกลางเนี่ย น่าจะต้องเปลี่ยนแพลนไปพักอย่างช่วง พวกแบบ อ่า อ่า ตาม ล ใกล้ ๆ ลานสกี หรือว่าใต้ ใกล้ ๆ อุทยานเนาะ ได้ ได้ค่ะ อันนี้น่าสนใจมาก ๆ แล้วตอนนี้อะค่ะ คือ ด้วยความที่เราอะไปตรงช่วงปีใหม่พอดี ใช่ไหมคะ เป็นช่วงแบบ ก อ่า สิ้นปีจะเป็นปีใหม่เลยอะค่ะ ก็เลย กังวล กลัวเรื่องค่าใช้จ่ายกับกลัวเรื่องการจองอะค่ะ กลัวว่าแบบ เฮ้ย พอเรามีที่พัก แล้วก็มีไอเดียแล้ว ที่คุณแนะนำมา แต่กลัวว่าทั้งในเมือง และในอุทยาน หรือว่าในชนบทอะมันจะเต็ม หรือว่าราคามันจะอัปสูงมากขึ้นน่ะค่ะ
อือฮึ อือ <chuckles> ใช่ ๆ ใช่ <chuckles> อา ครับผม อา ใช่ ๆ อือ อือ อา ใช่ อันเนี้ยผมคิดว่าเป็นแบบนั้นแน่นอนครับ เพราะว่ามันเป็นฤดูท่อง เที่ยว เป็นหน้าไฮซีซัน อะเนาะ มันเป็นแบบนั้นแน่นอน อันนี้แปลว่าทางคุณเองยังไม่ได้มี การจองที่พัก จองที่เที่ยวอะไรเลยใช่ไหม?
อืม อืม อืม ใช่ ใช่ค่ะ ก็มีแค่แบบว่าลองทำ แพลน คร่าว ๆ แต่ แพลน เนี่ย ก็ไม่ไปไหนเลย อย่างที่บอกไปเลยค่ะ
อืม อืม ถ้าอย่างงั้นอาจจะต้อง ผมคิดว่านะ ตอนเนี้ยมันเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้ว คิดเองเฉย ๆ นะครับว่า ไม่แน่ว่ามันอาจจะไม่มี ไม่มีแล้วนะ แบบเต็มไปหมดทุก ๆ ที่แล้วก็ ก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกัน แต่ว่าไม่ ลอง ลองดูก่อน ลองโทรไปสอบถามก่อน บางทีมันอาจจะยังพอมีเหลือ ด้วยความที่เราอาจจะโชคดีก็ได้ ใครจะไปรู้ บางทีเราอาจจะได้บ้านที่มันแบบดี ๆ อยู่กันได้อะไรแบบยาว ๆ ก็พักไปเลยที่นั่น 7 วันไม่ต้องไปหาที่แล้ว แล้วถ้าเราอยากจะไปเที่ยวแบบตามชนบท หรืออะไรพวกเนี้ย ก็ค่อยต่อรถไป ให้มัน อาจจะลำบากนิดหนึ่ง แต่ว่าก็ยังมีที่พักแหละ กลับมานอน ได้อะไร ได้อยู่
ใช่ โอ้โฮ ได้ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ จริง จริง จริง โอ้โฮ ค่ะ อืม <chuckles> ได้ค่ะ ได้เลย โอเค น่าจะต้องแบบลองแบบติดต่อก่อนเนาะ ลองหาบุกกิง จองก่อน แล้วก็ อ่า ถ้าเกิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น หรือว่ามีหรือไม่มีเนี่ย อันนี้เดี๋ยวต้องหาให้ละเอียด แต่อย่าง อย่างที่คุณบอกมาเลย อย่างน้อยเนี่ย ให้มันมีที่พักก่อน จะในเมืองหรือว่านอกเมือง เพราะว่ามันกระชั้นชิดมากจริง ๆ ค่ะ เพราะว่าเพิ่งตัดสินใจเลย แล้วก็ยังลังเลอยู่ด้วย จริง ๆ ตอนเนี้ย เราควรจะมี แพลน มีรอง มีโรงแรมอะไรเรียบร้อยแล้ว แต่ได้แค่จองตั๋วอยู่เลยค่ะ
ใช่ อา อา อืม <chuckles> โอ้โฮ แล้วตอนเนี้ย ผมคิดว่านะ ตั๋วเครื่องบินก็แพงด้วยแล้วนะ ในความรู้สึกผม ตอนนี้คิดว่าตั๋วเครื่องบินก็แพงแล้ว ค่าที่พักก็แพงแล้ว แล้วบางทีอะไปเจอคนที่อาจจะเยอะด้วย ถ้าอย่างนั้นน่ะครับผม ลองดูสภาพอากาศก่อน ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ย เขาจะมีหิมะในเมืองของ Sapporo อันเนี้ย ถึงช่วงไหน เราอาจจะ ย้ายก็ได้ครับ อาจจะไม่ต้องไปช่วงปีใหม่ ก็ได้ อาจจะย้ายเดือนกันไปแทน เพราะว่าถ้าช่วงนี้อาจจะกระชั้นชิด แล้วค่าใช้จ่ายอาจจะสูงเกินบัดเจด ที่เราควบคุมไว้อยู่ เกินแบบเงินงบประมาณที่เรามี อะไรแบบเนี้ย มันอาจจะแบบ สมมุติว่าปกติเราอาจจะ ไปที่เนี่ย ประมาณ 20,000-30,000 ไม่เกินนี้ แต่ถ้าไปตอนเนี้ย มันอาจจะดีดเป็น 4-50,000 คือแบบอีกเท่าหนึ่งเลย ใช่ อาจจะต้องลองดูราคาหลาย ๆ อย่างด้วยว่า ถ้าเราสามารถนัดกันช่วงอื่นได้ แล้วเลื่อนไปตรงนั้นดีกว่าไหม อันนี้อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คิดว่าน่าจะดีกว่านะครับ ไม่อยากให้เปลืองเงินเยอะด้วย ไหน ๆ เราจะไปเที่ยวพักผ่อนทั้งทีแล้ว เอาเงินที่เราจะต้องเสียอะไรพวกนี้ไปเสียกับค่าชอป ค่ากินที่นู่นดีกว่า ผมมองแบบนี้นะ
อืม ใช่ โอ้โฮ เออ อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ อืม อืม โอ้โฮ อา ค่ะ โอ้โฮ อืม ด อุ๊ย ได้ อา ได้ ได้เลยค่ะ โอ้โฮ ต้อง โอ้โฮ ไอ้เรื่องของ เลื่อนเนี่ย น่า น่าสนใจมาก เพราะว่าอย่างที่บอก พอคนเยอะอะ ถึงแม้ว่าเราจะ แพลน ไว้เรียบร้อยแล้ว มันอาจจะไม่สนุกได้เนาะ อาจจะต้องลองเลื่อนไปหลังปี ใหม่ หรือว่าแบบกุมภา เม ส มีนาดูเนาะ ได้ ได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เดี๋ยวต้องไปศึกษาเรื่องแบบอุณหภูมิก่อน บรรยากาศก่อน ว่าเป็นยังไง เพราะว่ารอบนี้ก็อยากจะไปเล่น ช หิมะ เล่นสกีจริง ๆ ด้วยค่ะ โอ้โฮ เราต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยก็คือได้เทคนิคเลย แล้วก็เริ่มแบบ โอ้ มี แพลน ใหม่เกิดขึ้นแล้ว ทั้งเรื่องการวางแผนเนาะ ในที่นอนเนี่ย อาจจะปรับทั้ง 2 แบบเลย ก็คือ อา ถึงแม้ว่าจะเป็นในเมือง แต่ก็ยังมีให้ตัวเองเนี่ยได้ออกไปข้างนอกบ้าง แล้วก็เรื่องของที่พักด้วย ก็คือน่าจะต้องแบบดูการจองเนี่ยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีที่พักแล้วจริง ๆ หรือว่าคำนวณแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะมากอะ ก็น่าจะต้องเลื่อนไปก่อนเนาะ โอ้โฮ ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ น่าจะลดแบบค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยแหละค่ะ
ใช่ ใช่ อืม ใช่ อือฮึ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
อื้อฮือ โอ้โฮ เออ อืม ได้เลยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลย นะคะ
ได้เลยครับ สวัสดีครับ